बिल्कुल सही बात है, फिर तो सही रहा। जी।
और उ हाँ, उसके बाद टोल फ्री भी था, अब देखिए, अब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई एलईडी में आती है, एसी में आती है, सब ऑनलाइन कॉल करते हैं, ट टोल पे, तो आ जाते हैं सर्विसमैन ठीक करने के लिए। तो फिर क्योँ ना हम ऑनलाइन करें, और बहुत अच्छा चल रहा है, एसी हमारा और इंस्टॉलमेंट भी बन जाती हैं, आप यकीन करेंगे?
जी। जी, बिल्कुल। अ, लेकिन अ, ब कई बार ऐसे केसेज़ ऑनलाइन आपने देखे होंगे, वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, कि हमने टेक्न टेक्नोलॉज़ी के जो सामान होते हैं, वो अगर हम मँगाते हैं, तो कहीं का कुछ आ जाता है, जैसे फ़ोन मँगाया तो उसमें कुछ आपके साथ अ, गलत फ़ोन आ गया। इन सब को लेकर, आपके मन में कभी कोई डर रहा?
हाँ, डर तो रहा था, क्योंकि, ऐसा मेरी एक सहेली के साथ हुआ था, कि उसने फ़ोन मँगवाया था उसमें बैटरी नहीं थी, चार्जर नहीं था, और फिर देखिए, वो रिफंड की भी कोई पॉलिसी नहीं थी, क्योँकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे रिफंड नहीं होता, ना ही रिप्लेसमेंट होती है। तो फिर अब के देखो क्या करें, है ना? वहाँ पे मुझे लगता है कि सेफ नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं, आप मार्केट से ज़्यादा लें, तो ज़्यादा अच्छे हैं। हुँ, चलो ये तो एसी था हाँ, एसी था मैंने ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अ, बिल्कुल <chuckles> सही निकला कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं तो पता नहीं मेरा भी क्या हाल होता, कि ये तो फ्रॉड है, शायद मेरा विश्वास उठ जाता ऑनलाइन शॉपिंग से। तो हाँ, होता है, तब भी ये है कि पहले आप रिफंड पॉलिसी पड़ पढ़ें, उसके बाद ही आप सब कुछ लें। क्योंकि कस्टमर केयर भी फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्योंकि वो ये कहते हैं, मैम इसमें तो रिफंड में है ही नहीं कि रि अ, रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप फिर निराश ही हो जाएँगे।
जी। अच्छा। हुँ, हुँ। अरे! जी। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। हाँ, बिल्कुल। मैं भी यही मानता हूँ। जी। हुँ। जी। जी। बिल्कुल, उ उ जी। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अ, आपको नहीं लगता कि जो ऑनलाइन साइड होती हैं, वहाँ पे जो रिव्यूज़ होते हैं, वो वो भरोसे करने लायक होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिव्यूज़ बढ़वाए जाते हैं, कंपनी के द्वारा। आपका क्या मानना है, इसके बारे में?
हाँ। नहीं, मतलब ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँगी, पहले रिव्यूज भी पढ़े, कई बार 4.5 होता है। देखिए, अगर हम इतना करें कि ये कंपनी होगा हम सेलर को देखें, है ना? कि सेलर को हाँ, कि सेलर के कितने रिव्यूज हैं? देखिए, अब इतना तो देखना पड़ेगा ही, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा ही कि हाँ। कि क्या हो रहा है, है ना? तो फिर उसी को देख के आप प्रोडक्ट्स मँगवाएँ, मैं तो यही कहूँगी और अच्छा भी रहता है। लेकिन एक चीज़ है, जो मैं सलाह देना चाहूँगी कि आप ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना मँगवाएँ कोई।
जी। हाँ, ये बात सही है। जी। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। जी।